Peki yürüyerek, eee, işe gitmek, eee, ya da çalıştığın yere gitmek, eee, ya da ilk gideceğin yere gitmek seni daha dinç mi hissettiriyor, daha kolay, eee, hayata karışmanı mı sağlıyor, oradaki deneyimin nasıl?
Hı hı. Evet. Kesinlikle öyle. Özellikle böyle, eee, yani, yaşadığım ü ülke soğuk bir ülke ve o yüzden insanlar genelde yürümemeyi tercih ediyor. Evet ve ben o sabahın o soğukluğunun yüzüme çarpmasını seviyorum. Beni gerçekten uyandırıyor çünkü e erken saatte kalkmam lazım ve erken saat saatte bir hayata başlamam lazım. O yüzden o soğuk havanın yüzüme çarpması beni mutlu ediyor, eee, keyif veriyor. Y hı hı. Bu bu şekilde diyebilirim.
Hı hı. <chuckles> Hımm. A! Anladım. Hı hı. <chuckles> Peki, yürürken, eee, etrafı izlemeyi seviyor musun? Mesela yaşadığın yerde, eee, doğayla iç içe bir yerde mi yaşıyorsun ya da trafiğin olduğu bir yerde mi yaşıyorsun? Belki ağaçları izlemek, eee, insanların o acelesini görmek de sana farklı hissettiriyordur, merak ettim.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, şöyle aslında, böyle, yani, şey diyebilirim böyle %60-70 böyle ağaçlı, e etrafı güzel böyle bahçeleri, ormanları olan bir yer. %40 da şehir hayatı gibi diyebilirim, eee, yani, böyle karışık olduğu için etrafı izleyerek gitmek hoşuma gidiyor aslında. Hatta böyle bazen kulaklık dahi takmıyorum ama doğanın sessizliği de çok hoşuma gidiyor. Evet, hatta mesela son zamanlarda ben, eee, hani, işime gitmeden önce, eee, spor salonuna gitmeye başladım ki bunun.
Hı hı. Tamam. Hı hı. A! Çok güzelmiş. Hı hı. A! Yeni bir alışkanlık mı ekledin yani?
Evet, evet, kesinlikle bu son zamanlarda yapmaya başladığım bir şey ve, mesela, onun da çok daha faydasını görmeye başladığımı fark ettim ben.
Hımm. Peki eklerken bu spora gitmeyi işten önce zor oldu mu yani nasıl başladın bunu yapmaya?
Hı hı. Ya aslında başta zor oldu ama, eee, 2 seçeneğim vardı benim ya işten önce gitmek ya da işten sonra gitmek. Ki işten sonra gitmenin bende daha fazla strese sebebiyet verdiğini fark ettim. Çünkü gittiğimde spor salonu çok kalabalık oluyor, eee, yani, eee, vakit bulmak
Hı hı. Evet. Hımm. Haklısın. İş çıkışı herkes gidebiliyor tabii.
Kesinlikle çok kalabalık oluyor. Eee, ben doğru düzgün istediğim gibi bir antrenman yapamıyorum ve bu bende strese sebebiyet veriyor. Hani, o verimsiz hissettiriyordu ki bu benim işime de yansıyordu aynı zamanda. O yüzden, eee, daha erken yatıp, eee, sporla güne başlamayı tercih ediyorum. Ayılmamı da sağlıyor bir yandan. Hı hı.
Hı hı. Hımm, çok güzel.